Claro claro, completamente de acuerdo, eh, uno justamente no sabe las batallas que tiene la otra persona. Es muy fácil, a lo mejor sí, compararse, em, a lo mejor de decir, ¿por qué esta persona sí y yo no? Pero uno no se da cuenta que a lo mejor esa persona que <chuckles> con la que uno se compara también está teniendo, pues, sus propias guerras personales de también compararse con otras personas o tampoco sentirse suficiente. Entonces, pues es muy importante esto que mencionas, justamente el el amor propio, ¿no?
Sí. Sí, totalmente, ujú.
El amor propio con el que, pues siempre falta, siempre como que uno de verdad se critica mucho, entonces, pues sí sería un muy buen consejo, honestamente, como para para volver. Creo que cualquier persona que volviera, sí le gustaría <chuckles> decirle. <chuckles>
Mm, mas seguridad, yo creo, sí, también. Creo que es muy común ese esa conversación con tu yo adolescente. Eh, creo que, por otro lado, a mi yo adolescente, también, de esa época, creo que le diría que no se preocupe por, eh, los niños que no formen parte de su vida, o que formen parte de su vida, porque no es el fin del mundo, eh, que si va a llegar su príncipe azul, s que no pasa nada si ves a sapos en ese momento, pero que que no se aferre tanto, ¿no? Porque también es creo que en la adolescencia, eh, guau, si si te falló un amor, si un niño no funcionó como tú querías o te falló, es como que me voy a morir para siempre, y se acabó el amor para mí para siempre, el drama totalmente. Entonces, creo que que le diría que no se preocupe, que bese los sapos, que quiera besar no pasa nada, que que su príncipe azul va a llegar y que que va a ser mu muy lindo, así que que mientras llega, pues que que no sufra tanto por por los sapitos de la adolescencia.
Sí, sí. Exacto. <chuckles> Claro. <chuckles> Sí sí. Uy, sí, el drama, vaya. <chuckles> <chuckles> Sí, claro, completamente, es que desafortunadamente no hay como una guía y es la primera vez, pues sí, que uno vive ciertas experiencias, entonces es muy fácil dejarse englobar por tantos sentimientos, ¿no? Y, pues, luego por por tantas decisiones que, como dice uno, piensa que a lo mejor ya no ya el amor no es para mí o ese tipo de cosas, cuando, pues no. Justamente si tú pudieras, pues, volver a o tuvieras como que elegir entre una decisión que tomaste, em, ¿consideras que cambiarías alguna decisión o harías algo mejor?
Sí. Sí, totalmente.

Uy, y sí, completamente, de verdad que sí pasa, y sí pasaba también antes, que justamente eso, ¿no? Que los papás querían que los hijos estudiaran lo mismo, pero, pues se trata de laborar en, en lo que te haga feliz, en lo que te llene. O sea, de nada te sirve estar en un lugar en donde no estás feliz, porque, como mencionas, vas a trabajar ahí, pues, toda tu vida, entonces, mejor que sea algo que te apasiona, algo que de verdad te cause esa satisfacción o esa, felicidad, pero, pues muchos jóvenes de verdad no se atreven justamente por ese miedo, tienen hasta, es el miedo de equivocarse y bueno, errores, <chuckles> errores siempre va a haber. <chuckles>
Sí. Pena. Sí, totalmente. Claro. Y que si tu papá te están diciendo que el camino que ellos eligieron es más seguro, en ese momento, pues ese miedo hace que decidas por el camino que ellos ven seguro y no el que tú, pues, te arriesgas a seguir. De hecho, ya, en este momento de mi vida, ni siquiera trabajo con eso, porque de verdad no me hace feliz, no es algo que, que lo manejo, se me hizo fácil la carrera, es tengo mucho conocimiento sobre eso, pero no lo no lo practico, porque de verdad que me aburre horrible estar en una oficina con una calculadora en la mano todos los días de mi vida, a toda hora viendo números, o sea, no se parece a mí, no, no me gusta, me aburre, me estresa, entonces n no lo hago. Ujú. No es lo mío, no, totalmente.
Ujú. Okey. Ajá. <chuckles> Sí, no es lo tuyo, vaya. <chuckles> Y, mm, justamente, ¿tú qué consejo? Por ejemplo, le darías, pues, a los jóvenes que justamente, pues, no toman ciertas decisiones por miedo, porque tienen justamente ese miedo a equivocarse, pero a veces no es equivocarse, a veces pueden sacar hasta un aprendizaje de esto. Entonces, ¿tú qué le dirías como, pues, a a los jóvenes? Justamente para, para pues, no tomarlo como un error, sino para aprender o o para atreverse, vaya, para que no tengan miedo.
Claro.